Oke, jadi, eee, ide itu kan, eee, apa ya, kontekstual ya. Ide yang masuk itu kontekstual ja kadang, eh, kadang saya sudah menyelesaikan suatu, eee, aransemen, eee, gitu kan, aransemen musik ad ide yang saya masukkan itu belum tentu pas di situ kan heeh, belum tentu pas. Saya udah masukkan situ, nggak pas rupanya. Ya udah, eee, kan ada cadangan. Mungkin cadangan masukkan lagi. Atau kadang, eee, ide yang nggak pas tuh bisa saya, eee, putar-putar lagi gitu kan. Yang saya butuhkan mungkin bukan susunan nadanya, tapi mungkin, eee, interval antar interval waktu masuk nadanya. Saya butuh itu aja. Ya ya udah saya utak-atik aja. Jadi, em mengenai nada itu kontekstual. Yang penting nih, yang penting, Mbak, ini 1 lagi dari cara saya yang banyak itu <sucks teeth> adalah dokumentasi ide yang spontan gitu kan, jadi e
Oh gitu. Ya. Ya. Oh. Mmm. Iya. Iya. Iya gimana tuh? Oh, ya, jadi mhm, eee, memang tidak tergantung mood juga gitu ya. Jadi semua hal, atau kapanpun, bisa dilihat dari dokumentasi ide tersebut gitu ya?
Mmm? Betul betul, jadi, eee, karena ide itu kan datangnya nggak kita nggak bisa kita perkirakan. Eee, jadi kalau ada ide spontan, dokumentasikan. Baik dicatat atau kita rekam. Kita lagi siul-siul, atau lagi, eee, humming gitu istilahnya, keluar suara, rekam gitu kan. Rekam aja pakai HP, nanti bisa diputar lagi. Itu dia.
Wah. Enggak bisa diprediksi ya betul. Oh iya iya, paham. Iya. Wah, betul betul. Wah, menarik nih tentang kreativitas yang konsisten itu ternyata ada banyak trik yang harus di, ini ya, lakukan ya. Wah, makasih banyak nih, udah sharing ya.
Ya terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa.
Oke.